Мгм. Ну да, понятно. Э, давай тогда ещё, э, поговорим насчёт того, как ты принимаешь критику. Вот, э, для тебя как свойственно, э, сразу вот как бы сосредоточиться на том, что ты услышал, и проанализировать? Или, может быть, ты сразу отрицаешь всё, а потом со временем как бы эмоции улягутся, ты остынешь и подойдёшь более таким взвешенным к этому вопросу?
Так. Ну вообще, я вот, э, как уже рассказывал про тот свой проект, что мне сначала написали, я подумал, что это, ну, вздор, программа же работает, как бы всё работает, значит, э, не стоит смотреть на эту критику, а. Поэтому, а, если, как бы, я не вижу проблемы, ка про которую критика говорит, то я к ней отнесусь, соответственно, не так серьезно. Вот, но, м, потом чаще всего я эту проблему увижу, если критика была, как бы, валидная, скажем так, какая-то адекватная, а, и всё-таки к ней вернусь. Так что я бы не сказал, правда, что я прям буду как-то негативно к критику самому относиться, потому что, а, я не привык так как-то на эмоциях, э, об этом всём разговаривать. А, то есть я могу там сказать то, что я думаю, что, м, там всё нормально или вообще ничего не ответить, если это и это публично. Да, они они в основном в стороне, они мне не мешают, потому что, а, всё-таки если я з получаю критику, я, скорее всего, её запросил, э, и значит я, как бы, готов к этому. Да, да, да, да.
Мгм. Мгм. Ну, то есть эмоции у тебя в стороне, да? Эмоции не мешают тебе. Мгм. И готов услышать что-то. Мгм. Понятно. Да, хорошо, э. А дай несколько, м, советов, э, человеку, которому вот сложно, вот реально сложно принимать критику. Вот, э, как ему как ему вести себя в такой ситуации?